Eee, yani, eee, gene bulunduğum ülkede içki mesela çok pahalı değil. Eee, onu gerçekten böyle hatta kasa kasa yı alıyor insanlar evine yani. Eee, Türkiye'deki gibi değil. Ya, bu şeye göre değişir biraz, Türkiye'de mi vereceğim bu daveti? Çünkü oranın ekonomisiyle bulunduğum ülkenin ekonomisi çok farklı. Eee, ikisini de değerlendirelim istersen. Bu bulunduğum ülkede, eee, herhâlde şey yapardım, eee, hazır almak yerine kendim yapardım, daha uyguna gelirdi. Ondan sonra, bir de böyle, eee, bazen bazı, işte, ürünlerin böyle, hani, doğranmış, işte, kesilmiş ya da böyle yıkanmış hâlleri satılıyor. Onlar bir tık daha pahalı oluyor. Eee, ben, böyle, esas ürünü alırdım mesela, yani. O yüzden biraz onu soymakla artık, ııı, uğraşacağım yani yapacak bir şey yok. Madem bütçe dostu bir, eee, sofra hazırlamaya çalışıyoruz, eee, bütün o soyma, doğrama, kesme işlemlerini kendim yapardım, eee, ve bir de şeye göre de değişiyor, nasıl bir davet olacak bu? Yani sadece böyle mesela içkili bir davet olacaksa zaten çok bir şey çıkartmaya gerek yok insanların önüne. Böyle, hani, bir peynir tabağı bile hazel hazırlasan yeterli oluyor. Ama, şimdi, Türkler gelecekse o zaman onlar, şimdi, rakı ister, meze ister. <chuckles> Evet. Aynen.
Ha ha. <chuckles> Kesinlikle. Ha ha. Hı hı. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Evet, evet. Evet, insanların beklentileri değişiyor yani. Ha ha. Şey, peki, böyle, eee, bü misafirlerin damak zevklerini öncesinde evvelinde yani onlar sana gelmeden, böyle, anlamaya çalışıyor musun veya diyet kısıtlamaları, eee, o tarz şeyleri anlamaya çalışıyor musun? Nasıl menüyü esnetiyorsun öyle durumlarda?
Onlar için farklı olur. Hı hı. Ya, genelde soru soruyorum. Yani, "Ne tarz, ııı, şeyler yemiyorsunuz, alerjiniz var mı?" diye sormaya çalışıyorum çünkü bazı insanların oluyor, yani. Hani, böyle, fıstık alerjisi olan var, değişik şeylere alerjisi olan var, balıklara. O yüzden onu sorma gereksinimi duyuyorum. Eee, bir de dediğim gibi, konsept çok önemli. Zaten, hani, mesela yılbaşına geliyorlarsa, ııı, bizim, eee, klasik yani anne evinde mesela yılbaşı yemekleri bellidir önceden. Kabak tatlısı kesin yapılır. İşte, fırında tavuk kesin yapılır. Eee, o yüzden, hani, onun ona göre bir konsepti oluyor. Ya da, işte, böyle, mesela, eee, atıyorum, eee, daha, böyle, gündüz misafirleri ise, eee, daha böyle bir zeytinyağı ağırlıklı bir tabak yapılır, işte, böyle, sarmaların, kısırların olduğu. O yüzden şey çok değişiyor yani Aynen öyle. Ne zaman geliyorlar ve hangi türde bir misafir geliyor? Nasıl bir konsept olacak? O çok belirleyici oluyor.
Ha ha. Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, gün tabağı gibi biraz sanki. <chuckles>

Eee, bütçe dostu olacaksa eğer, eee, pazara giderim <chuckles> öncelikle. Çünkü pazarda ürünler çok daha ucuz oluyor. Çok daha fazla çeşit alabiliyorsun aynı anda. O yüzden hemen, böyle, pazara giderim. Eee, pazarda, böyle, işte, eee, ne bileyim, günlük sebzelerden, eee, almaya çalışırım ki, böyle, güzel bir salata yapayım. Eee, mesela ette de, böyle, eee, herhâlde tavuk daha mı bütçe dostu olur? Bu aralar öyle galiba. Balıktan ve kırmızı etten daha ucuz diye biliyorum. Eee, tavuk alırım. Ondan sonra, eee, bir de, böyle, ya patates b benim bulunduğum ülkede çok uygun. <chuckles> <sniffs> Bu, benim bulunduğum ülkede veriyorsam daveti eğer, kesinlikle patates alırdım yani. Çünkü çok ucuz gerçekten.
<snorts> Ha ha. Hı hı. Ha ha. Evet, evet. <chuckles> Hı hı. Iıı, hı hı. Ha ha. Evet. Çü çünkü ucuz olduğu için mi?
Evet. <chuckles>
<chuckles> İii, peki o zaman senin için bütçe mi daha çok önemli yoksa, böyle, ne bileyim, başka önceliklerin var mı? Yoksa ilk he her zaman bütçeyi mi önemsersin?
Hı hı. Yo yo. Ben, eee, sen sorduğun için bütçe dostu alternatifler sundum. Eee, normalde kendim eğer misafirlerim geliyorsa hiç, eee, çekinmem, yani. O paraya kıyarım ki hani gerçekten, eee, güzel bir şekilde ağırlayayım onları. Onlar da, hani, geldiğine değsin, iyi bir gece geçirsinler. Eee, hiç ö eee, önemli değil, yani, benim için ne kadar harcadığım.
Ha ha. Ha ha. He, evet, evet. Kesinlikle. Ha ha. He, iş Peki hangi kalemlere öncelik verirsin? Yani, yiyecek mi, içecek mi, sunum mu? Yani, tamam, "Bütçe benim için hiç önemli değil." dedin ama, işte, bazen bütçe, iii, belirlememiz gerekebiliyor. Bu bütçeyi neye daha çok dağıtırsın? Yiyeceğe mi, içeceğe mi yoksa yaptığın sunuma mı?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı.